في المصيدة مش في نُص الدايرة إحنا فى المصيدة
امم. بالضبط حرفيًا بالضبط يا ريتها دايرة دي مصيدة <laughs>
أ أنت كل حاجة بتعملها، عايزة أقول لَك حتى ال ال مثلًا، إحنا عندنا في مصر بييجي واحد مثلًا، يشوف الكهربا ويقول لَك كهربتَك كذا، فإحنا بدأ ينزل علينا غرامات وإحنا مش فاهمين في إيه، في إيه يا جماعة يقول لَك ما قريتوش عداد الكهربا وعداد المَيّة وما بعتُّولناش القراية. فبينزل عليك بتتدبلَّر يعني
إمم حلو. يا نهار أبيض! أصلًا. يعني أنتم أنتم اللي لازم تقرأوها؟
إحنا بنعمل كل حاجة إحنا كل حاجة حرفيًا إحنا اللي
يا نهار أبيض! ده أنتم حق آه، يعني ده الإعتماد على النفْس كما يجب أن يكون، وزي ما يعني حرفيًا، زي ما بيقول الكتاب.
آه. آآ ر تروح مغسلة، تدفع فلوس في المغسلة طَب ماشي ها يالّا مين اللي هيغسل العربية؟ لأ، حضرتك أنت مأجرّ مكان. يعني أجرّت مكان إنك أنت عربيتك تتغسل بس أنت فاكر إن حد، هيغسِلها لَك؟ لا يا بابا، أنت تشمَرّ كده وتغسل عربيتك بنفْسك أنت أجرت
إمم. آه فهمتِك، فهمتِك، فهمتِك. يا نهار أبيض، يعني أنتِ أ آه، يعني أنتِ خلاص أجرتِ المكان بس بالمُعِدّات بكل حاجة، لكن إن اللي يغسل المكان أنتِ <laughs>
أنت. تنضف العربية من جوّا وأنت اللي تغسل العربية، تُقف في البنزينة أنت اللي هتغس أنت اللي هتموّن البنزين وتدفع تَمَنُه، أنت اللي بتعمل ك
أ أنا عايز أعرف، أنتِ اتعايشتِ مع كل ده اتعايشتِ مع كل ده إزاي طيب؟ أنتِ كده رايحة لحاجات مت يعني أ غير في ثقافتِك 100% زي ما بتقولي.
اكتأبت في الأول اكتأبت. تمام، ونزلت 20 كيلو يعني عايزة أقول لَك نِزِلت لِقبل ما أتجوز كمان. مش هاقول لَك بقى بعد ما خلفت
إمم. يا نهار أبيض! أثّر على نفسيتِك جدًا بقى؟